<laughs>
Aí, a gente morava numa casa que tinham 3 andares, porque era uma casa que tinha sido construída por uns alemães. Então o andar de baixo, bem lá embaixo, era um salão enorme, né, todo envidraçado, que dava para um quintal enorme, assim.
Hã. Certo. Oba. De tapetes e almofadas no chão, estilo árabe mesmo, ou não?
Não, não. Eu tinha uma mesa imensa, imensa que era a casa da vó, mãe mas muito grande e larga, assim, uma coisa, assim, bem pesada. Aquela coisa que tinha vindo da casa da mãe do meu pai. E minha mãe me punha lá achando que eu ia estudar, porque era silêncio, vazio, etcétera. Que que eu fazia? Eu ficava olhando para o jardim, ali, né. Olha o passarinho, o passarinho subiu, o passarinho desceu. Quando a minha mãe ia lá, eu não tinha feito lição nenhuma, né, e dale cintada. Aí, eu cresci e eu passei a dirigir. E aí, tinha os outdoors na rua.
Estilo brasileiro. Certo. Uhum. A <laughs> Isso também não é falta de atenção, porque o passarinho, o calma aí, o passarinho é muito mais interessante do que o dever de casa.
O outdoor na rua? Ah, o passarinho, lógico que é. Do que fazer lição. Não é isso? Você não acha? Tá vendo. Você entende. Você deve ter TDAH. Ah, ok, ah, aí com os outdoors, eu dirigia falando: "Olha, olha". E as minhas amigas assim: "Cláudia, pelo amor de Deus, olha para frente". Ou então eu espirrava e fechava o olho, também tinha isso.
É. Me Então. Opa. Ai. Aí é perigoso.

E aí ele se apaixonou, pela primeira vez, ele se apaixonou. Porque ela dizia Não, e ele era um homem que vendia grinalda, então, em cada pelo interior de São Paulo. Então, ele tinha uma noiva e uma namorada em cada cidade.
Hum. Sim.
Então, ele era sem vergonha mesmo, sabe? Ele era bem
Você acha você acha que eu não sei o que é grinalda? Você acha que eu vou te perguntar o que é? Você acha que eu
Ah, você sabe o que é grinalda, porque você é uma pessoa culta. Eu acho que você é uma pessoa culta pela sua forma de falar.
Você acha que eu vou te perguntar o que é a grinalda? Você acha que tenho coragem de perguntar e fazer de conta que
Não, não acho. Não, mas sabe que teve já gente na minha vida que perguntou o que era grinalda.
O que o que é o que é a grinalda? Não sei o que é.
Não sabe mesmo?
Eu sei o que é véu. Eu sei que véu e grinalda é uma coisa que fala
É a mesma coisa. A grinal o véu é pra trás, grinalda é pra frente, mas é o mesmo tipo de tecido.
Olha! É mesmo tecido que usa
É a mesma coisa, é a mesma coisa.
É o mesmo tecido que usa em mosquiteiro de bebê?
Mais ou menos. É pou o mosquiteiro de bebê, ele ele é não é não é da mesma qualidade.
<laughs> Eu entendo. Tô só colocando uma licença poética na conversa pra
É mais é mais Aham, explicando Hã, por favor, tu nu nu mas as grinaldas vinham sem flores. Das grinaldas, mas deviam vir dele, né?
Aham. Es tô fazendo isso deliberadamente para testar o seu TDAH, que você não tem.
Uhum. É. <laughs> Péssimo. Espera, eu vou voltar. Aí Então é lógico que tem. Aí
Que você não tem. Que você não perdeu o fio da meada até agora.
É porque eu sou faladora, é diferente. <chuckles>
<laughs>

Ah, não, imagina na na na existe um tipo de remédio de uma medicina homeopática que é mais ou menos homeopático, né, ela é homeopática, mas ela é diferente que é antroposo antroposófica, ela é vem da antroposofia, a antroposofia <clicks tongue> foi criada na Alemanha por Rudolf Steiner, que era um médico alemão e que então a medicina deles é planta também, tudo planta, tudo planta mas ela atua meio no sub no subconsciente no sub sub sub subes e, aí, por exemplo, uma vez eu tive um caroço no seio e o médico falou: "Eu vou operar você eu vou tirar um quadrante desse seu seio" eu falei: "Nossa!" Eu liguei para o meu médico antroposófico ele falou não, não vai tirar nada porque isso aí o formato está perfeito não sei o que não é nada, me dá 3 meses. Sumiu.
Hum? Olha! O que é? Certo. Certo, uhum. Certo. Jura?
Nunca mais voltou.
Com esses remédio, aí, antrofóxicos?
Hã, antroposóficos aqui aqui nos Estados Unidos eu eu também de novo de uma coisa umas glamas umas coisas desas apareceu na mamografia, aí, o o médico que detectou falou: "Você já pode ir para o cirurgião, porque isso é caso de cirurgia." Eu fui no cirurgião de Miami, o tiozinho apareceu o médico antroposófico falou para mim: "Olha eu vou te explicar uma coisa, mulheres como você, que são ansiosas, preocupadas com a humanidade. que quer fazer tudo ao mesmo tempo, essas glândulas tendem a descer."
Antropofuxos? Hã? Uhum. Descer para onde?
Então, des ela desce do ela está na parte meio do ombro da linfa e ela desce para o seio.
Hum, limp os limpômodos é normal, é, só trans trans transmissão de água, tranquilo, fluídos.
Elas descem descem. E, a mas depende da situação os caras acham que é para se fazer cirurgia, que foi o primeiro médico disse, esse tio falou: "Olha, a gente isso acontece, isso é normal em algumas mulheres, mas a gente não tem explicação para isso, mas a antroposofia tem explicação para isso."
Entendi. Aham.